بُصي، هو أساسًا كون إن أنتِ حاولتِ بالشكل الكبير ده، فدي خطوة إيجابية جدًا، ده يعني يدل على شغفِك إن هو واسع أوي، وإن أنتِ عايزة فعلًا تحققي النتيجة اللي أنتِ كلمتيني فيها، وإن الهدف اللي أنتِ عايزة توصلي له، بس عمومًا قبل أي حاجة، أولًا أنتِ لازم تهدي جدًا، تفكري كويس أوي إن كل كل حد ليه مسار مختلف، يعني مش لازم ن الBrand الفلاني اللي أنتِ بتقارني نَفْسِك بيه، تمشي على نَفْس مساره أو تمشي على نَفْس اتجاهه، بالعكس كل واحد ليه مسار، كل واحد ليه تجربة مختلفة، كل واحد ليه آآ آآ آآ يعني آآ، تكلفة مختلفة وهكذا وهكذا، أنتِ مهم إن أنتِ في الآخر تركّزي على شغلِك أنتِ، مش شغل الناس، أنتِ تقدري تحطي نَفْسِك أو إن أنتِ تشوفي آه، آآ، المنافسين معاكِ في السوق، ولكن من باب إن أنتِ بس بتشوفي إيه الاختلاف اللي عندِك أو آآ، لو هُم عندهم ديزاينات مختلفة أو ه أو أو حاجة زيادة أو حاجة أقل، ليس أكثر، لكن إن أنتِ دايمًا تكوني حاطة نَفْسِك في وضع مقارنة آآ، أ أو إن أنتِ آآ، ده ممكن بيسبب لك أنتِ في الآخر، بيقلل من طاقتِك أو بيضغطِك بشكل كبير جدًا آآ، بسبب إن أنتِ عمالة تقارني ف دايمًا آآ، يعني نَفْسِك ب ب بحد تاني، ده هيقلل من طموحِك بشكل كبير، بالعكس أنتِ لمّا بتبُصي على نَفْسِك، تبُصي على قدراتِك، تبُصي على إمكانياتِك الحالية، أنتِ هتركّزي هتمشي على مسارِك ده لغاية لمّا توصلي لنتيجة، أنتِ عايزة تسوَّقي نَفْسِك؟ يبقى ابتدي من دلوقتي تشوفي حد يسوَّق لِك الم ال الBrand بتاعِك، عايزة تحسني من ال من مثلًا من ال
بالضبط.
الأقمشة، تنزلي تشوفي أقمشة جديدة وهكذا وهكذا وهكذا، أنتِ لمّا بتركّزي على الهدف اللي أنتِ عايزة توصلي له، هتعرفي توصلي له، لكن طول ما أنتِ مركِّزة على الناس اللي حواليكِ آآ، مش هتبُصي على نَفْسِك خالص، فده بالتالي هيقلل من إنتاجِك آآ، وممكن يأدي إن أنتِ مش هتكمّلي في مشروعِك، فبُصي على نَفْسِك، حددي مسارِك وهتلاقي إن الموضوع بجد أ ألطف بكتير يعني.
بصراحة يعني عندِك حق في كل كلمة أنتِ قُلتيها، فكرة إن أنا كنت دايمًا معرّضة نَفْسي لحاجة زي كده أو إن أنا أقارن حتى نَفْسي باللي حواليّا، الموضوع ده كان معطّل عني شغلي كتير أوي، معطّل عني فلوس، معطّل عني يمكن خير، يمكن أنا مثلًا التعطيل اللي أنا فيه ده أو الوقوف نَفْسه، لإن أنا كنت باستخدم المقارنة دي إن هي بتوقّفني في مكاني وما باتحركش ولا خطوة لقدّام، وده فعلًا غلط، أنا هاحاول على قدّ ما أقدر، آخد بالنصايح اللي أنتِ قدمتيها لي دي، بجد أنا حابة أشكرِك على كل النصايح اللي أنتِ قدمتيها لي، أنتِ بجد فِدتيني وسهلتِ علي كتير أوي.
اهم. العفو على إيه، أنا دايمًا في خدمتِك، شكرًا.